Oke, nah, kira-kira aku pengen tanya nih lagi soal intermittent fast, itu kira-kira ngapain sih dan kenapa, apa tujuan kamu, eee, melakukan seperti itu? Apakah ada tujuan mungkin untuk membesarkan otot, atau mungkin ada tujuan lain nih?
Mhm. Sebenarnya tuh pengen nge ngurangin massa lemak aja sih Kak, karena kayak yang aku bilang di awal tadi kan, karena aku udah karena kayak menurut aku tuh aku udah mengembang banget sih Kak, timbangan aku tuh udah naik banget dibandingkan aku beberapa tahun yang lalu kan. Jadi kayak, ya udahlah aku coba aja deh si intermiten ini kan bisa jadi kayak, eee, apa namanya, siapa tahu bisa menurunkan dan, mmm, kelia udah mulai agak keliatan sih Kak jadinya, lumayan.
Mmm, ya ya. <laughs> Ya, oke. Heeh? Lumayan ya? Oke, ya jadi memang banyak sih kegiatan yang kamu lakukan dari intermiten, nge-gym, dan juga nonton Netflix. Nah, kalau misalnya, eee, ini, contohnya mungkin pada saat kamu di kantor nih, mungkin ada lah capek-capeknya di kantor kan, nggak mungkin nggak capek di kantor. Kira-kira apa sih hal yang kamu lakukan untuk setidaknya me-recharge sedikit dari energi kamu?
Mmm mmm. Pasti. Hmm, biasanya aku kalau misalnya udah lelah banget nih, udah buntu banget pikiran aku ketika di kantor pas lagi kerja, ya udah aku stop dulu kerjanya, aku dengerin musik dulu, kayak 5 menit aku dengerin musik, kalau bosen dengerin musik, aku turun ke smoking area ngerokok Kak sama teman-teman aku. Kayak ngobrol bercanda haha hihi dikit, udah, biasanya tiga puluh menit tuh udah cukup untuk aku, untuk nge-recharge energi aku lagi gitu loh Kak, dan mengembalikan fokus aku lagi gitu.
Oh, <chuckles> benar banget lah. Oh. <chuckles> Iya iya. Oh, oke oke. Jadi memang, ya perbedaannya cukup s beda ya, maksudnya, eee, nah, kira-kira kamu merasa nggak, kalau misalnya kebiasaan kamu saat kerja dan kebiasaan kamu saat tidak kerja untuk bagaimana cara kamu me-recharge ulang ini, apakah benar-benar sehat, atau mungkin ada yang agak nggak sehat gitu?
Hmm.

Ada ada ada. Jadi, kayak biasanya itu, aku tuh, sebenarnya orangnya spontan aja kan Kak, sama pacar aku, sama teman-temanku kalau misalnya misalnya weekend nih mau kemana, gitu loh, pada, "Kosong nggak? Kemana yuk." gitu biasanya kan. Langsung spontan aja, karena biasanya kita belajar, dari kita ngerencanain sesuatu biasanya nggak jadi, Kak. Jadi biasanya spontan. Nah, biasanya kita itu ke pantai ke pantai, di Anyer. Karena kan Anyer lebih dekat kan, dari Jakarta kan, cuman dua jam-an dua jam-an doang, gitu kan. Biasanya kita ke sana Kak, untuk apa ya, untuk melihat keindahan sunset, atau sambil a ngapain kek, minum bir kek, atau segala macam. Ya kayak gitu biasanya, Kak. Sambil foto-foto, untuk ngerilis stresnya kita, melepaskan stresnya kita, gitu.
Oke. Heeh. <laughs> Oh, pantai, wah keren, sih. Betul. Mhm mhm. Oh, jadi, kira-kira menurut kamu, ini berfungsi banget nggak, sih? Atau mungkin, setelah itu mungkin, ya kamu masih merasa kayak ada yang kurang gitu maksudnya?
Sebenarnya itu menurut aku udah pas banget sih, Kak, menurut aku, Kak. Ketika kita udah dapat apa yang kita inginkan, dengan cara apa yang kita lakukan tadi, untuk nge-recharge energi kita, menurutku itu udah cukup banget sih, Kak. Bahkan kalau misalnya kita, menambahkan mmm, kita ngerasa kurang dan menambahkan halm hal lain lagi tuh biasanya, kayak kita ne nanti kayak kelabakan gitu loh, Kak, keteteran.
Heeh. <chuckles> Oke oke oke. Nah, kira-kira mungkin yang terakhir nih, gimana cara kamu reset mental pada saat jam capek banget?
Mhm. Aku ngereset mental kalau capek banget, ya biasanya kayak pertama, <inhales> tarik nafas dulu, tarik nafas, hembuskan 5 kali lah, biasanya aku 5 kali, habis itu kayak, ya udah, aku ambil tidur aja sih, Kak, ambil power nap aja, Kak. Biasanya, sejam cukup bagi aku, habis itu aku udah kereset lagi tuh mentalnya, capeknya hilang, mentalnya juga baik lagi, mood-nya balik lagi, gitu loh Kak, biasanya.
Oke. Oh, 5 kali, baik baik. Wah. Oke, jadi memang, kamu ini punya banyak kegiatan yang bervariasi ya, untuk isi ulang energi, dan memang, cukup banyak juga untuk dilakukan secara terus-menerus. Tapi memang kamu cukup konsisten, dan memang itu cukup baik, ya. Nah, btw, terimakasih banyak nih, sudah mau sharing-sharing mengenai pengalaman kamu, cara kamu isi ulang energi, ya. Semoga kamus bisa sehat terus, semoga sukses terus, dan sampai jumpa, ya.
Iya. <chuckles> Semoga. Oke, Kak, sampai jumpa. Dadah, Kak.

Oke, jadi mungkin ya memang karena pengaruh dari nge-gym ini ya yang bikin kamu tidur malamnya jadi enak dan bangun pagi sepertinya tidak usah nih kalau misalnya lagi kerja tidak usah banyak kegiatan langsung aja, eee, prepare gitu. Nah, kalau misalnya sebelum tidur kira-kira ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan gitu?
Betul. Betul. Kegiatan yang dilakukan palingan tadi gym habis gym kayak langsung biasanya nih aku, eee, antara makannya sebelum gym atau makannya sesudah gym gitu kan Kak. Ya udah habis itu kalau kelar ya udah balik ke apa ke kosan, terus, eee, langsung mandi biasanya Kak karena kan kita habis nge-gym keringetan dong ya kan gak nyaman tidurnya kan, ya mandi. Nah, aku tuh lebih suka sebenernya tuh aku lebih enaknya tuh mandi tuh pakai air hangat sih Kak kalau misalnya ada water heater-nya kan.
Mmm, oke. Bener banget, pasti keringetan <chuckles> gak enak. Wah, iya sih, bener bener.
Kalau mau hangat kan tapi kan kalau nggak ada juga gak papa gitu kan jadi kayak pakai air biasa pun okelah masih. Karena, aku tuh pernah dikasih tahu ya sama, eee, sama pacar aku sih nih dikasih tahu Kak kalau kita mandi, kita malam itu habis beraktivitas kita nggak mandi, paginya itu pasti kita nggak enak bangunnya Kak. Dan aku tuh awalnya nggak percaya Kak jadi kayak pernah aku coba kan terus aku bandingin nih ketika aku malamnya mandi, sama malamnya nggak mandi paginya gimana nih bangunnya Kak. Dan ternyata bener dong Kak, kita lebih seger ketika kita, eee, mandi malamnya ketimbang kita nggak mandi malamnya.
Wah, bisa gitu ya? Oke. Mandi pada malam hari ya? Oh, oke oke, jadi memang ada ya pengaruhnya <chuckles> mandi pada saat setelah pulang kerja gitu ya apalagi kalau, habis nge-gym atau mungkin memang berkeringat banget. Nah, kira-kira untuk aktivitas selanjutnya nih yang bikin kamu bisa isi ulang energi setelah nge-gym apa nih biasanya?
Gitu. Betul.